Mmh et oui, je vois, ouais et hem, est-ce que tu aurais des conseils sur, heu, les choses à éviter quand on part à l'étranger pour un court terme ou un long terme? Hem, pour, heu, l'entretien, justement, des amitiés. Qu'est-ce qu'il faut plutôt éviter de faire? Que ce soit, hem, dans sa réflexion, comme dans ses actions.
Je dirais que faut pas se fermer aux amis qu'on peut se faire là où on est, parce que c'est important, aussi.
Ah oui, c'est vrai. Mmh mh.
Moi, j'ai pu avoir les 2. J'avais conscience que ceux qui qui étaient chez moi, heu, me comprendraient plus sur beaucoup de points. Mais aussi, que mon présent, je le vivais avec mes amis qui étaient autour de moi, physiquement, en fait. Donc, faut pas s faut pas se fermer, c'est ça. Il faut pas faut pas non plus se fermer aux amis d'avant, parce qu'eux, c'est notre socle, en fait, une fondation.
Mouais. Mmh mh. Oui, il faut pas passer à côté de ça. D'accord, ouais. Mmh. Mmh mh.
Et j'en ai vu qui qui faisaient ça, qui ont quitté, qui laissent tout derrière eux, qui partaient, bah et puis des fois, heu, même ceux qu'on se fait d'autres amis autour, heu, sur sur place, eh ben, bah, c'est pas la même langue, la même culture donc il y a d il y aura forcément un décalage, à un moment donné. Et on a besoin de se sentir qu'on appartient, en fait, à un groupe.
Ouais. Mmh mh. Oui, oui, bien sûr. Mmh.
C'est très humain et donc c'est important, toujours, de garder ce lien, je dirais, ça, c'est important de pas casser.
Mouais, ouais. Mmh mh.
Hem, ouais, je pense que c'est ça le le le p le plus gros côté que je dirais. Le reste, heu, ça passe. Il faut, ouais, faut pas prendre pour acquis, je dirais.
Ouais, c'est super important! D'accord. Ouais, bah c'est super intéressant ce que tu dis, là. Mais du coup, en plus, toi, dans ton cas, alors ce qui est de plus en plus intéressant c'est que, hem, tu as fait plusieurs pays, donc au finalement, heu, tu as géré les amitiés à distance avec plein d'amis de cultures différentes. À chaque fois, tu te retrouves à laisser des gens derrière toi et est-ce que ça change? Parce qu'on a parlé de tes amis français, par exemple, est-ce que ça a changé avec tes amis, hem, heu, si tu avais des amis malgaches ou, heu, ou américains, est-ce que c'était pareil? C'était toujours la même démarche?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. C'est ça.

Ouais. Quand ils sont pas dans le quotidien, c'est compliqué, c'est sûr. Et hem, dis-moi, parce que, hem, tu as vécu dans des pays, heu, très différents hein, de la France, Madagascar, heu, les États-Unis. Est-ce que, hem, tu arrivais quand même à raconter quo ton quotidien? Tu vois? Est-ce que parfois tu as pu sentir des incompréhensions? Ou, heu, ou c'était, heu, assez facile quand même de raconter, heu, via, je sais pas, des applications comme WhatsApp? Heu, enfin bon, est-ce que ça a été évident, heu?
C'est ça. Mmh mh. Ouais, parce que oui parce que c'est en fait, c'est m m ma mais malgré la enfin, Madagascar c'était, bon il y a 1 heure de différence Et en fait, c'était un c'était un peu un contexte où j'étais dans dans du service, donc j'étais un peu occupée. Mais j'avais accès toutes les semaines à une connexion et on pouvait des fois enfin, des enfin on pouvait écouter no notre ami et famille. Donc c'est un peu différent, c'était vraiment très ponctuel et heu
Mmh mh. Noui. Mmh mh. Ouais.
j'envoyais en fait, heu, des mails un peu comme des newsletters. Donc tous les mails, j'avais tous les mails de tout le monde, donc chaque semaine il y avait un message qui était marqué et qui envoyait et puis voilà, quoi. Et ceux qui ap avaient le temps, heu
Ah! D'accord. O ouais. Ah tu as inventé la newsletter avant l'heure, quoi? <laughs>
Pas forcément, non, mais c'était un peu comme ça que je fonctionnais, en fait. Avant de partir j'ai demandé à tout le monde les emails et après j'ai j'ai juste, heu, enregistré comme ça. Et heu
Mouais. Mmh mh. C'est vrai que c'est malin, heu, quand on n'a pas une un même connexion internet, on va dire, «illimitée» et au moins tu te dis, tout le monde est au courant, voilà.
Mmh mh. C'est ça, c'est ça. Et ceux qui voulaient me répondre, bah, c'était sympa, ils envoyaient un petit message, c'était parfait. Et États-Unis par exemple, bah, heu heu, là-bas, comme j'étais en études, bah, des fois il m'arrivait un truc, j'envoie un petit message vocal à une amie qui est en France, il s'est passé ça, ça et ça. Heu, les week-ends, heu, quand la quand c'est la fin de journée chez elle, moi, c'est l'après-midi, ben, écoute on se fait un appel heu, vidéo. Enfin, voilà, il y avait tous ces petits créneaux là, où, heu, tout le monde était éveillé et on peut communiquer.
Mmh mh. Ah! Super. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Et oui. Eh ben. Ouais, fallait gérer quand même, hein? Le décalage horaire, j'avais pas pensé à ça, ouais.
C'est vrai, c'est vrai qu'il fallait gérer, mais c'-c' c'était bien parce que, bah, j'avoue par exemple, il y a des situations où, heu, j'ai une amie un jour dans la nuit de chez en France, il fallait qu'elle parle à quelqu'un, bah, moi j'étais réveillée
Mmh mh. Ouais. Ah oui! C'est super.
parce que moi c'était la c' c' c'était l'après-midi, c'était enfin c'était la fin de journée
Ah ouais, nickel. Ouais. <laughs>
donc elle m'a contacté, on a discuté et puis c'est et puis voilà, elle est repartie dormir et moi, heu, je suis j'ai fini ma journée, donc il y a des il y avait du positif. Pas mal, ouais.
Mmh, oui. Mmh mh. Ouais, c'est pratique parfois, apparemment. <laughs>
Mmh mh.
Et heu, dis-moi, toi, à l'inverse, heu qui avait plus du tout le le quotidien français, est-ce que, hem, tu arrivais à comprendre les histoires que tes proches te racontaient, heu, qui vivaient en France ou, heu, tu sentais une petite distance qui s'installait en disant: «Je comprends plus trop en fait, heu, les problématiques quotidiennes?»
En fait, moi, le décalage il se faisait, heu, en termes de de solutions. C'est-à-dire, heu, genre aux t aux Etats États-Unis, la mentalité est très différente en termes de d'o d'opportunités et de co et du coup de comment on appréhende chaque situation. Là-bas, c'est très positif, c'est très: «Tu peux le faire, tu vas y arriver, si tu fais les efforts, tu y arriveras».
Mmh, ouais. Oui. Mmh mh. C'est vrai. Ah! Ouais. Ah! Oui, c'est vrai, c'est vrai.